Kak, Kakak tuh di rumah atau di keluarga punya nggak sih tradisi minta maaf yang khusus gitu mungkin saat, eee, lebaran, eee, atau mungkin hari raya. Ada nggak tradisi-tradisi khusus gitu?
Mhm. Ya Kak, kebetulan, eee, tradisi di keluarga aku itu memang, eee, erat ya dengan, eee, tradisi lebaran gitu atau Idul Fitri. Nah, jadi memang pada saat Idul Fitri itu biasanya aku dan keluargaku itu, eee, mudik ya atau pulang kampunglah gitu ya, pulang ke
Wah, seru tuh, berarti bisa kumpul dengan keluarga besar di kampung ya, karena Kakak mudik dan kumpul di kampung.
Mmm, betul Kak. Jadi memang, eee, mudik ke kampung halaman itu punya cerita dan, eee, apa namanya pengalaman tersendiri ya, jadi memang bersenilah kalo aku boleh bilang gitu ya. Karena mem
Wah, boleh diceritain dong apa sih yang biasanya dilakuin ketika pulang kampung itu? Eee, tradisi apa yang biasanya menjadi ciri khas dari keluarga Kakak sendiri?
Boleh, boleh Kak. Jadi, eee, biasanya aku tuh pulang, eee, ke kampung halaman itu H-3 sebelum Idul Fitri atau maksimal itu 7 hari sebelum Idul Fitri. Nah, tergantung, eee, situasi dan kondisi dan juga cuti yang bisa diambil, eee, di kantor ya. Mhm, jadi biasanya, eee, mudik itu aku bareng bareng istriku ya, jadi, eee mudik ke kampung halaman dan itu biasanya bergantian tuh, jadi kalo misalkan tahun ini pulang ke kampung halamanku, jadi tahun depan pulang ke kampung halaman istri, gitu. Jadi
Oh iya iya. Wah berarti Kakak beda kampung halaman ya sama istri? Berarti tiap tahun kumpulnya dengan keluarga yang berbeda berarti ya?
Betul Kak, betul. Tapi, aku dan istri tuh, eee, mengakalinya dengan cara biasanya, eee, aku pulang dulu ke keluargaku, ke kampung halamanku gitu ya, atau, eee, setelah lebaran baru pulang ke kampung halamanku. Jadi tetep, kebagian
Oh, tetep. Berarti tetap, eee, ada kunjungan ke keluarga masing-masing, eee, setiap tahunnya berarti pasti ada ya, karena, eee, set setelah lebaran atau mungkin sebelum lebaran Kakak ngunjungin keluarga Kakak dulu, atau kalau nggak ngunjungin keluarga istri dulu gitu ya?
Mhm, bener Kak. Jadi memang, eee, gantian ya, gantian dalam arti yang, eee, pertama dikunjungi siapa dan biasanya karena lebarannya itu hanya 2 hari, jadi ya, eee, lebaran, eee, tersebut gitu dilakukannya di, eee, kampung halaman siapa gitu. Tapi tetep, eee, setelah jadi sebelum dan sesudah lebaran itu pasti mengunjungi juga, eee, keluarga yang, eee, lain gitu, baik yang dari istriku maupun yang dari aku sendiri gitu. Nah
Oh, oke. Nah kan, itu Kakak s berarti selalu berkumpul dengan keluarga besarlah bisa dibilang ya kalau pas momen lebaran itu. Nah kalau untuk tradisi minta maaf minta maafnya sendiri tuh, apa sih yang biasanya dilakuin o di keluarga Kakak, kebiasaan-kebiasaan seperti apa sih yang biasa dilakukan?
Mhm. Iya, jadi, eee, kalau untuk, eee, sungkeman ya kalau di keluarga aku itu biasanya, nyebutnya sungkeman Kak, jadi, eee, yang lebih muda, eee, meminta maaf kepada yang lebih, eee, tua atau lebih senior ya secara usia gitu ya. Misalkan
Oke, berarti sungkeman, terus ada lagi nggak yang lainnya Kak?
Mhm, jadi, eee, misalkan dari yang, eee, paling muda, misalkan dari adik ke kakak, kemudian dari anak-anak ke, eee, orang tua- ayah ibu- dan dari, eee, cucu-cucu ke kakek nenek, gitu ya. Nah, selain, eee, tradisi sungkeman tersebut pada saat lebaran itu biasanya juga, eee, dimeriahkan dengan, eee, makanan-makanan Kak.
Wah itu pastinya <chuckles> itu heeh, di semua tempat kalau orang lebaran, keluarga-keluarganya pasti menyiapkan berbagai macam aneka hidangan makanan yang biasanya memang enak-enak dan spesial lebaran gitu ya.
Mmm, betul, jadi memang, eee, ada beberapa makanan nih yang khas, baik itu dari keluargaku dan juga dari keluarga istriku gitu. Nah
Nah itu makanannya beda apa, eee, sama tuh makanan khasnya?
Mmm, berbeda Kak kebetulan. Nah jadi, eee, selain makanan itu tadi juga, eee, memang ada sesuatu yang, eee, dikeluarkan atau dibuat pada saat, eee, lebaran saja gitu, jadi memang ada beberapa menu makanan yang memang, eee, hanya disajikan atau disuguhkan itu pada saat lebaran. Nah
Oh oke, berarti ada menu-menu khususnya ya kalau misalnya lebaran. Nah, oke kan tadi Kakak cerita kalau misalnya lebaran itu biasanya selalu ngumpul dengan keluarga gitu. Nah, eee, menurut Kakak tradisi minta maaf saat lebaran itu, eee, itu ngebantu nggak sih untuk mungkin lebih menyatukan atau mempererat rasa kekeluargaan di keluarga Kakak?
Mmm, itu sangat membantu sekali sih, Kak, sebetulnya, ya. Eee, jadi selain, eee, saling, eee, bermaaf-maafan, meminta maaf dan memberi maaf, itu juga mempersatukan keluarga, karena banyak, eee, saudara-saudaraku baik itu yang dari, eee, aku sendiri maupun dari istri, itu yang hanya mungkin baru bisa berkumpul itu di momen lebaran. Karena
Oh, iya iya, jadi pada kayak ngerantau semua juga ya.
Mmm, bener, jadi, memang banyak yang, eee, tinggal di luar kota, terus juga ada beberapa yang tinggal di luar negeri, jadi mereka tuh baru bisa, eee, berkunjung pada saat Lebaran gitu karena memang di momen lebaran itu keluargaku juga, eee, apa namanya, berkunjung ke rumah, eee, keluarga ya dan orang tua, gitu. Jadi pas, gitu waktunya. Nah
Nah, eee, biasanya juga berkunjung selain ke rumah keluarga inti gitu, berkunjung juga nggak sih ke rumah, eee, keluarga-keluarga lain mungkin kayak ke sepupu, tante, om, atau bude, gitu?
Biasanya karena, eee, aku berkunjung ke rumah kakek dan nenek, jadi biasanya tante-tanteku, kemudian juga sepupu, omku, itu berkumpul di, eee, rumah kakek dan nenek juga, gitu. Jadi memang itu, eee, rumah kakek dan nenek itu memang jadi, eee, boleh dibilang titik kumpul, ya, eee, untuk semula keluarga.
Oh, oke oke. Jadi ngumpulnya di satu tempat aja, jadi semuanya di sana berkumpul dan momen-momen, eee, kayak sungkeman, mungkin minta maaf saat lebaran, makan-makan keluarganya, berlangsung di satu tempat, gitu, Kak, ya.
Mhm, betul betul banget, sih, Kak. Jadi memang, eee, rumah kakek dan nenek itu memang jadi, eee, tempat kumpul semua saudara dan keluarga, gitu.
Oke. Nah, pernah nggak, sih, Kak, eee, momen lebaran itu menjadi ben eee, momen yang benar-benar kayak buka lembaran baru, gitu, buat, eee, keluarga Kakak? Mungkin kayak, eee, apa, di sana Kakak mungkin bisa jadi dulu ketemu jodohnya, atau bisa jadi, eee, memperkenalkannya itu saat le lebaran, atau ada momen-momen lain yang benar-benar membuat Kakak itu berkesan menjadikan lembaran baru dari momen lebaran itu?
Mmm, biasanya karena, eee, keluargaku cukup besar dan yang berkumpul di momen lebaran itu, eee, keluarga besar juga. Nah, biasanya di setiap tahun itu, eee, aku kedatangan atau, eee, bertambah, ya, eee, member baru atau anggota keluarga baru, nih. Jad
Oh, wah, makin rame berarti, ya, anggotanya.
Mhm, betul, baik itu yang, eee, mungkin baru menikah, gitu, ya, mengajak, eee, suami atau istrinya, ataupun, eee, yang sudah menikah, eee, mempunyai momongan, gitu, ya, jadi ada anggota keluarga yang baru, gitu, yang hadir di, eee, momen spesial lebaran, gitu.
Wah, berarti momen lebaran di keluarga Kakak itu benar-benar kayak yang, eee, mungkin yang sebelumnya nggak tahu, mungkin ada yang udah menikah, ada punya, eee, punya bayi, atau punya ang eee, apa anggota keluarga baru. Jadi, bertemunya di saat lebaran itu ya? Berarti benar-benar be mengikat kembali rasa kekeluargaan di keluarga Kakak, ya?
Mhm, betul, jadi memang selain, eee, saling, eee, memaaf-maafkan itu juga, eee, mempererat tali silaturahmi baik yang, eee, anggota keluarga sebelumnya dan yang baru gitu, ya. Jadi, eee, aku dan keluarga dan saudara itu semua bertemu tuh dan berkumpul di momen spesial lebaran, gitu.
Oke. Nah tadi kan Kakak cerita tentang, eee, momen lebaran itu momen minta maaf, terus juga kayak kenalan sama, eee, anggota keluarga baru, gitu. Menurut Kakak itu, eee- menurut Kakak, pandangan Kakak pribadi- apakah itu cuma sekadar formalitas aja atau memang benar-benar itu tuh sangat menyentuh, eee, ke sisi emosional Kakak sebagai anggota dari keluarga, gitu?
Iya, Kak, biasanya, eee, di keluarga aku itu ya karena, eee, momen lebaran dan, eee, tradisi minta maaf saat lebaran itu kan, eee, menjadi satu hal atau kegiatan yang sudah dilakukan sejak dulu, dan itu tradisi yang turun-temurun gitu, ya. Nah
Oh, berarti melestarikan budaya juga, ya?
Mhm, betul, nah, selain, eee, hal tadi jadi, eee, memaaf-maafkan itu juga jadi satu momen yang, eee, mengharukan sih sebetulnya karena mungkin dalam, eee, 1 tahun itu, eee, aku ataupun, eee, saudaraku atau anggota kelu keluargaku yang lain itu punya atau, eee, melakukan kesalahan ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, jadi di momen, eee, lebaran dan pas, eee, maaf-maafan momennya itu saling, eee, sungkem dan meminta maaf. Itu dan juga nggak sedikit yang mungkin sampai meneteskan air mata sih, Kak.
Wah, jadi suasananya jadi lebih haru dan menyentuh ya me momen minta maaf atau sungkeman gitu di keluarga Kakak.
Mhm, betul.
Nah, itu benar-benar menurut Kakak ya pandangan Kakak, mungkin pernah ada yang berkonflik, atau ada yang punya ada selisih paham, gitu. Nah, di momen lebaran itu apakah benar-benar menurut Kakak itu merubah situasi yang tadinya berkonflik jadi, eee, akrab lagi atau yang tadinya punya selisih paham jadi, eee, hilang semua masalahnya gitu, menurut Kakak gimana?
Iya, eee, sebetulnya kalo untuk masalahnya itu, eee, nggak hilang sih ya Kak ya tapi diselesaikan. Tetapi, eee, dengan, eee, adanya, eee, maaf-maafan itu ya mungkin, eee, sebenernya filosofi dari atau arti, eee, atau esensi dari lebaran itu sendiri kan memang kembali ke fitri ya, jadi kembali ke suci, atau boleh dibilang mulai lagi dari nol nih gitu, jadi sama-sama, eee, kosong gitu, ya. Jadi yang, eee, A memaafkan yang B, yang B memaafkan yang A juga. Jadi, sebenarnya dimulai lagi dari awal sih Kak, jadi, eee, momen itu diwarnai dengan, eee, apa namanya, maaf-maafan dan juga, eee, saling apa ya, saling introspeksi sih sebetulnya ya untuk memperbaiki diri.
Oh, iya iya, heeh. Wah, jadi momen lebaran ini benar-benar dimanfaatkan untuk, eee, saling introspeksi diri juga, saling berusaha untuk me membuka hati, ya. Biar untuk misalnya kalau ada yang salah atau apa jadi leb mau meminta maaf dan mau memaafkan gitu Kak, ya?
Mhm, betul, Kak. Jadi memang ya saling, eee, menerima dan saling membuka, eee, pintu maaf selebar-lebarnya juga, eee, kalau istilah, eee, keluargaku ya legowo gitu ya Kak ya, saling apa namanya, ya berlapang dada gitu ya saling e menerima kekurangan dan memaafkan.
Oke. Oke, paham-paham. Nah, kan, eee, sekarang ini ya, pastinya mungkin kan di keluarga Kakak juga ada generasi-generasi baru, nih. Nah, yang biasanya orang bilang kayak, eee, lebih cuek gitu Gen Z, gitu. Nah, eee, gimana sih, eee, Kakak memandang generasi sekarang itu yang mungkin bisa dibilang lebih cuek di nyatanya dan, eee, lebih aktif tuh mereka di sosial media, gitu. Nah, gimana Kakak memandang hal itu ketika ada acara, eee, kumpul keluarga dan, eee, momen, eee, lebaran bersama keluarga besar gitu terhadap generasi-generasi seperti itu?
Iya, Kak. Jadi, eee, mungkin, eee, tergantung dari personalnya masing-masing ya. Jadi maksud aku tergantung orangnya masing-masing dan juga tergantung, eee, apa namanya, budaya atau kul kultur di keluarga masing-masing juga, ya. Tapi kalau di keluargaku untuk, eee, apa namanya, sepupuku, keponakanku itu yang boleh dibilang masuk generasi Z, itu memang, eee, mereka-mereka itu agak cuek ya dan juga lebih aktif di sosial media. Tetapi p
Iya. Nah, iya, itu mereka, eee, punya cara minta maaf yang sama, eee, eng mengikuti tradisi atau mereka kayak yang cuek-cuek aja, ya udahlah nggak usah ikut tradisi, gitu. Gimana sim di keluarga Kakak?
Ya, jadi, eee, walaupun mereka, eee, lebih aktif di sosial media, dan juga agak sedikit cuek, tetapi pada saat momen lebaran itu ya karena ini sudah, eee, tradisi yang turun-temurun dan kebiasaan dan juga kultur ya di keluarga aku, jadi mereka, eee, tetap mengikuti, eee, apa, kegiatan atau aturan yang memang sudah dilakukan sejak dulu gitu. Jadi karena ini tradisi jadi mereka juga tetap ikut tradisi sih Kak, gitu.
Oh, jadi mereka mengikuti ya apa yang sudah dilakukan mungkin oleh orang-orang tua sebelumnya. Oke, nah terakhir nih Kak, boleh dong dibagikan tipsnya biar, eee, tradisi ketika meminta, eee, maaf saat lebaran itu menjadi sebuah ajang yang untuk mempersatukan keluarga, git
Mhm, betul. Ya, mungkin, eee, lebih banyak, eee, berkomunikasi dengan keluarga, kemudian juga ya memaafkan dengan tulus sih Kak, mungkin itu kuncinya ya, Kak.
Oke, deh, makasih banyak ya Kak atas sharing-sharing dan cerita-ceritanya tentang tradisi di keluarga Kakak ketika lebaran dan gimana itu menyatukan keluarga. Makasih banyak ya, Kak.
Oke, sama-sama Kak, terima kasih ya.
Sampai jumpa.